Eh, fíjate que tengo un problema últimamente, eh, reciente, y me gustaría compartírtelo, a ver si me puedes dar algún tipo de consejos o sugerencias que me ayuden a mejorarlo. Em, resulta que hace como 5 meses me sometí a una cirugía, eh, la cual salió mal, hubo negligencia médica y todo. Entonces, tuve que tener otras 2 cirugías extra, estuve como un mes en el hospital, eh, internada, y y, bueno, se me complicó bastante ahí el tema de salud. Entonces, ahora, en mi recuperación, eh, pues tengo muchísimos suplementos, eh, proteína en polvo, omega 3, este también tomo multivitamínicos, vitamina K, vitamina D, calcio, bueno, son muchísimos. Y, pues, la verdad es que me cuesta mucho, eh, tomármelos, a veces se me olvida, eh, y, ah, son muy importantes, porque también, por ejemplo, tomo otro que se llama biotina, porque estoy sufriendo muchísima pérdida de cabello se me está cayendo demasiado, las uñas, la las estoy teniendo muy débiles. Y entonces, sé que son, eh, medicamentos o suplementos muy necesarios para, pues, para mi salud, pero me está costando mucho trabajo luego, eh, tomármelos o acordarme, o luego lo traigo en la mente todo el día, y ya cuando me doy cuenta, pues, ya me dormí, y luego no me los puedo tomar porque los dejo en el coche para justamente acordarme y tomármelos. Y ya luego cuando me acuerdo ya estoy en mi cama y, pues, me da flojera ir por ellos, y pues, luego lo que pasa es que se me olvida y, pues, no me los tomo.
Ajá. Claro. Okey. Claro. Okey. Okey. Bueno, y dime, estos ¿aproximadamente cuántos medicamentos son los que tienes que tomar diario?
Pues, sí son, yo creo que alrededor de 10 medicamentos.
Okey, sí, sí es algo. Y dime, o sea, ¿es es más por porque te da un poco de flojera, o es porque realmente llegas a olvidarlos?
Eh, pues, es un una combinación de las 2. También, eh, lo que pasó es que con la negligencia médica, eh, me tuvieron que recortar el estómago, y entonces, eh, me quedó como un poco chiquito, y me cabe muy poco, ¿no? Entonces, luego, la verdad, prefiero comer o prefiero otras cosas. Porque tomarme tanta pastilla a la larga, pues, me llena mucho, ¿no? Entonces y me cuesta pasar el conducto de comunicación de, pues, desde la tráquea, o el ajá, pues, la tráquea al estómago quedó de 1 centímetro. Entonces, luego las pastillas que me tengo que tomar están muy grandes y me cuesta. Y luego, si me las tomo toda de jalón, pues, me siento mal, llego a tener náuseas, y y así. Entonces, luego sigo como que sé que son muy innecesarias, pero las voy dividiendo como que durante el día, pero a veces, eh, pues, se me olvida, o a veces, pues, ya, no no me las tomo, o me tomo la mitad.
Claro. Claro. Ese. Por supuesto. Claro, ¿y tú has plan eh, planeado alguna rutina o algo así para o eh, no olvidar, precisamente, que tienes que tomar todos estos suplementos y pastillas?
Eh, pues no, lo único que he hecho es que revolví todas como en un bote, o sea, para tener todas a la mano, porque como son muchísimos botes, me es más fácil tener una en en, o sea, tener todas las que me tengo que tomar en un bote y las traigo conmigo en el coche, por ejemplo, que suelo pasar, eh, pues bastante tiempo manejando. Entonces, este, las ten las traigo ahí, procuro traer una botellita de agua y conforme me voy acordando, me voy tomando una, dos, al ratito las demás y así. Pero, hay veces que se me olvida, o hay veces que el agua ya se calentó en el coche, o hay veces que digo: "Híjole, acabo de desayunar al ratito me las tomo y pues ya de ahí se me olvida".
Ujú. Claro. Claro. Y y, por ejemplo, estas pastillas y todo lo que tomas, o sea, ¿nada más es de que las tomes una vez al día o, de se supone en teoría, que deberías tener un horario fijo?
No, es son son una vez al día, sí, eso no, no es el problema.
O sea, no tienes como un horario fijo, okey, ¿y has pensado como el uso de alarmas y todo ese tipo de cosas?
No, ahora que lo mencionas, no, y creo que podría ser una buena opción, pues, ponerme como recordatorios o algo así, y es que también, eh, como te comentaba, se junta con la proteína que me la tengo que tomar en en polvo, y pues, son 300 mililitros aparte de mis 3 comidas, entonces, híjole, pues, la verdad es que sí, sí me cuesta, y también luego, eh, me saben muy dulce la proteína, o me da la sensación de suficiente saciedad, entonces no, o luego no, si me tomo la proteína en polvo, eh, ya no me da hambre en todo el día, y pues tampoco, mm.
Ujú. Claro. Claro. Sí, pues sí, entien entiendo mucho eso, pero mira, es importante que tú tengas en mente algo, yo sé que, que puede ser un poco agobiante, o bastante agobiante, eh, el hecho de tener que tomar tanto medicamento, de tener que tomar suplementos y y demás, y también aunado al hecho de que, pues, tu estómago es un poco más pequeño y te es difícil como, pues, meter tantas cosas, pues, mira pese a todas esas situaciones, tienes que recordar que tomas esto por tu salud, no lo haces porque te guste definitivamente, entiendo que que es algo que que no te gusta y no lo disfrutas, y te es muy difícil, pero, pues, es importante que pienses en tu salud, ¿por qué?, piénsalo por ti, piénsalo por tu familia, piénsalo por las personas que te quieren, que pues, se esfuerzan también por, por darte el medicamento, tú te esfuerzas por tener todo esto estos medicamentos y puedas cumplir con tu tratamiento, y pues, es importante que lo que lo trates de hacer un poco más constante puede ser difícil, como dices: "Ay, es que hay muy montón de factores, de repente ya pasó que que se me calentó en el agua del coche o que dejé las pastillas y ya me da flojera", pero, pues, algo que yo te recomendaría es que, pues, trates de lo lo que mencionamos, las alarmas, trata de poner alarmas, definitivamente, ponlas y y define: "¿Sabes qué?, eh, a tal hora voy a tomar esta y esta, esta y esta pastilla", y trata de conseguir esos pastilleros que tienen ya como un montón de espacios para que las separes por por hora de de de la que las tienes que ingerir y y, pues piénsalo: "Ah, me cuesta trabajo tomarme tantas pastillas, entonces, me voy a tomar, no sé, 2, me tomo 2 a tal hora voy a tomar la proteína, o la proteína la tomo en la mañana, y quizás no tomo pastillas en la mañana, para evitar saciarme de más, me tomo algunas a mediodía, otras a las 3, otras a las 5," o como tú lo vayas viendo, y también dependiendo la cantidad, y sepáralas lo más que puedas, para que no sea como un conjunto de muchas que tienes que tomar, y que después te sea más difícil. Ahora, otra cosa que tal vez te podría ayudar a ti es que, eh, las asocies con rutinas que ya tienes. Por ejemplo, lavarte los dientes, lavarte la cara, o sea, puede ser: "Ay, ¿sabes qué? Me voy a lavar los dientes, ah, me tengo que tomar una pastilla". Y cada que te laves los dientes toma la misma pastilla. O, por ejemplo, te digo: "Este, ¿sabes qué? Em, cada que te dé sed, o sea, ah, me toca una pastilla". O cosas de ese estilo, para que tú lo puedas hacer como un poquito más sencillo y se te empiece a crear un hábito. Recuerda que los hábitos, pues, tienen que ser una constancia. Ahora, otra cosa que podría ser bastante útil en tu caso es que, pues, pongas recordatorios. Existen unos pizarrones que tienen como como las marcas de calendario o o o que puedes pintar y ponerlos en la pared, y pues utilizarlos como una ayuda, pues, una ayuda extra, donde digas: "Ah, me tomé esta, esta, esta", y l y vayas como tachando cada que tengas oportunidad. Me mencionas que pasas mucho tiempo en el carro, pero, pues, también en el celular puedes poner en tus notas: "Ah, ya me tomé esta y esta y esta". Y tal vez sea una forma de obligar a tu cerebro a decir: "¿Sabes qué? Pues, es que tenemos que cumplir porque, pues, si no, de nada sirve que, pues, tengamos un tratamiento si no lo hacemos com como debe ser o no cumplimos con todo el tratamiento. Y, pues, también comprendo que es algo complicado, pero tal vez te podría ayudar.
Sí, claro, creo que no había visto para nada esta perspectiva, o es ajá, o sea, estas sugerencias que me comentas, creo que sin duda puedo tomarle ventaja. En primera, eh, am, yo soy muy visual, entonces, podría conseguir como algún pastillero bonito o algo así. En donde pueda, eh, acomodar todas mis pastillas, y quizá también eso me motive, ¿no? A a tomármelas, y también, pues, fomentar un poco el compromiso, ¿no? De que, pues, no me las tomo por por adorno o algo así, sino que son necesarias para mi salud, y pues, eh, quiero estar bien. Entonces esas pastillas, o suplementos me van a nutrir. Y quizá, pues, también eso me va a ayudar como a a recordármelo todos los días, aunque parece que ya lo sea. Pues a veces como que pasa a segundo término al olvidarme, entonces creo que recordármelo sin duda me va me va a ayudar, y también me lo lo voy a anotar en mi celular. Creo que de hay muchas herramientas de las que luego pues no somos conscientes o no las ocupamos aunque las tengamos ahí a la mano, ¿no? Entonces, creo que puedo escribirlo en mi teléfono, en mis notas, poner alarmas, y sobre todo ir generando hábitos, como lo dices de que me lave los dientes, pues, me tomo una pastilla, o si me da sed me tome una pastilla. Me parece una superbuena idea atinada y sobre todo a a mi personalidad, a mi forma de ser distraída, creo que me va a ayudar muchísimo. Entonces, te agradezco mucho pues, por toda es estas sugerencias que me has hecho, sin duda las voy a tomar en cuenta, y yo creo que me van a ayudar, y pues, gracias por por escucharme.
Claro. Ajá. Claro. Claro que sí, de hecho, pues, para mí es un placer, y y, como mencionas, ocupa esos pequeños detalles de tu personalidad que conoces mejor que nadie, y aprovéchalos a tu favor, como dices lo del pastillero, que lo puedes, incluso, hasta tú decorar para que, pues, se vea más bonito, te sientas más cómoda. Y, pues, puedas realizar, eh, pues, esta tarea que tienes que hacer sí o sí. Y, pues, recuerda, es por tu salud, lo más importante es que te cuides y que vas a ver, vas a estar bien pronto.
Sí, no, sin duda que con tus consejos voy a a retomar una buena rutina, voy a ser más disciplinada, y voy a cumplir mi meta de tomarme, pues, todas mis suplementos al día. Y cómo es, y sobre todo ser constante, ¿no?, porque no pasa nada si se me olvida 1 día, pero ya, si me pasa de que me las tomo 3 días sí, y 3 y 2 no, pues ya, no aplica. Así que muchísimas gracias por tus consejos.
Claro. No, ¿de qué?, fue todo un placer. Y que estés muy bien y de verdad te deseo mucho éxito en esto, que, pues, se ha vuelto una tarea complicada, pero vas a ver que va i va a ir siendo más sencillo conforme pasen los días. Hasta luego.
Bye, buen día, gracias.